ううーん、そうですね、僕の味覚としては、結構あの、甘めな、あの、料理があるじゃないですか。おんなじ醤油でも甘かったりするやつとかもあるので、その、甘みが強い食べもんっていうのは、どうしても苦手だなっていう風に、うん、そういう傾向は出てきましたね。
うん。 うんうん。 はい。 うん、うん。ありますね。 なろほど。 あの、ちょっとチェーン店でカムクラとかご存知かわかんねすああいうちょっとすき焼きみたいな、ちょっと甘い感じの、そこまで甘くないかもしんないですっていうのは、ちょっと苦手だなみたいなことなんですね、うん、うん。
あ、はいはい。 うん。 うん。 うん、ありますね。だからあの、もつ鍋屋さんでそれを顕著に感じたんですけど。あの、もつ鍋って醤油味とか、あの、味噌味とかあるんですけど、しょうありますね。はい。ど、その白味噌とかのその甘めでも、すごく、うなんかうっすら甘いお店もあれば、あの、逆にほんとに、すごく何て言うんすかね、お菓子に近いような甘さもあったりとかして。だから
うん。 うん。塩もありますよね。塩仕立てとかね。うん。 ううん。 ううん。 ええ。うん。あ、さ砂糖なのか何なのかガンガン入ってるぞみたいなね。うん。うん。
すすガンガン入ってる、ちょっと甘ご飯のおかずとしてはっていうところになる、だからすき焼きぐらいの甘さになると、やっぱり、どの料理もしんどいなっていうのが、僕の味覚ではありますね。
うん。 うん。 うん。 うん。 そうだったんですね。ちなみに、もともとそれって自覚があったんですかね？それとも、食べ歩きをする中で、なんでしょう、それがより強まったってか、あ、やっぱり自分は甘いのちょっと苦手だったなみたいのが、際立って分かったみたいな感じだったんですかね？
うんうん。